والله أنا تقريبًا باحس بتعب ذاتي طول الوقت، يعني أنا من النوع اللي هو إيه، باضغط على نَفْسي كتير أوي، باقعُد إن أنا أعاتب نَفْسي كتير، باقعُد أفكّر كتير جدًا، باسيب نَفْسي لدماغي، فقبل ما أنام ده بالنسبة لي بيبقى جَلد ذات، يعني ممكن أقعُد ساعتين باجلد ذاتي لحد ما خلاص أعيّط وأنهار وأرُوح جاية نايمة. فأنا بصراحة لأ، أنا عندي مشكلة أوي في الموضوع ده، باتعِب نَفْسي طول الوقت، وبالوم نَفْسي طول الوقت.
إمم. آه. ياه! ضاغطة على دماغِك يمكن في كُلّ وقت وفي كُلّ زمان. طَب أنتِ يعني حاجة زي كده بقى، هل أنتِ بتقدري تتصرّفي معاها صح، أو تحلّيها والَّا عاملة لِك أزمة؟
اهم.